毎日、食事が提供されて、わあ、きゃあ、してるみたいな。
うん。 ああ。確かに確かに確かに、それはありえそうですよね。うーん。
ただ、見られてる気分はどうなんすかね？
嫌でしょうね。嫌だと思います。だって逆の立場はどうです？自分、檻に入れられて見られてんすよ。
いや、最悪っすよね。
最悪ですよね。いや、それ考えると、なんか、気が休まらないし。
うーん。
ちょっと嫌だなと思いますね。うーん。
いや、宇宙人に連れて行かれたらされるんすかね。檻、檻みたいのに入れられて
<laughs> え、ありあありえるんじゃないすか？いや、ちょっと、「人間見ようぜ」そうそうそう。いいかもしれないですね。いや、怖いな、ちょっとそういう。
「さあ、ここれが地球人です」みたいな。 「これが地球人です。餌をあげてみましょう」とか言って。最悪ですね、それは。うーん。<laughs> 最悪だな、それは。
<laughs> 最悪ですね、「これ食べるかな」みたいな、も、よくわからない宇宙食とか。<laughs> 最悪ですね。それはちょっと避けたい。いや面白かったです。ありがとうございました。はい、またお願いします。
はい、こちらこそありがとうございます。またお願いします。

猫集会？え、聞きたいです。そう、うち猫飼ってた時に、あの、外出てたんですよ。ま、家と外ん行き来してたんで、時間になると、あの、で集会出かけるんですよ。ほんとに。で、私いっかいだけ目撃したんですけど、あの、集まってるんですよ、ほんとに。なので、何を話してんだろうなっていうのが気になります。なんか私も参加したいっていうのがあって。で、来ないと呼びに来るんですよね、違う猫が。そうなんですそうなんですそうなんです。そう、だからすっごい気になるって思って、昔から。ねこしゅかめっちゃありますよ、もう絶対、そうそうそうそう。もう、だから
猫集会、なるほど。 はいはい。 はい。 うん。 はいはい。 はい。 はいはい。へえ、はい。 はい。 はいはい。 はい。 ああ、なるほど。 へえ。 あ、そうなんすね。 なるほど。 猫集会あるんすね。 何話してるんすかね。